Ừm, đúng rồi, thì nó sẽ thay đổi nhiều. Ví dụ như là bên Đài thì mình mình, à, không thể phủ nhận là các diễn viên bên đó họ họ những cái, ơ, biên kịch bên đó họ lựa họ lựa diễn viên rất là tốt, vào vai rất là ổn. Ờ, tuy nhiên th bạn cũng biết là mỗi một quốc gia thì họ sẽ có một cái cách diễn xuất nó khác nhau. Ví dụ như các các diễn viên Ấn Độ họ sẽ diễn theo cách Ấn Độ là, ờ, chậm chậm, chậm chậm vậy đó, <laughs> diễn một cái là biết Ấn Độ liền. Rồi, còn phim phim Hàn thì, kiểu, nó hơi, sao ta, mình cũng hông biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nó hơi, ờm, cute, ừ, hơi cute và hơi hơi quát lớn ấy, ờ, thử đi, kiểu, ờ: "gwenchana." Xong rồi còn diễn viên Việt Nam mình thì sẽ có một cái sự tiết chế hơn, ờ, diễn viên Việt Nam mình thì mình thấy là nó sẽ đi sâu vào cảm xúc nhiều hơn
Chất lượng à? À, rất là phù hợp <laughs> Đúng, à, chậm chính xác luôn á. Hơi, kiểu, dầu mỡ, hơi tổng tài. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, nghĩa là
thì đâu đó thì nó sẽ hợp với thị hiếu.
Ừm, có vẻ là nó sẽ đi sâu nhiều hơn vào những cái, gọi là, chiều sâu cảm xúc và, kiểu, chạm đến trái tim thái giả khán giả nhiều hơn, đúng không? Ừm. ờ, không biết là bên cạnh những cái, gọi là, trường hợp làm lại phim mà nó rất là thành công như là bạn kể đi, như, kiểu, bộ phim là Cây Táo Nở Hoa, đúng không? Thì là có những cái, gọi là, bộ phim nào á mà nó cũng, ơ, làm lại đi, nhưng mà theo bạn, bạn thấy nó lại là một cái, gọi là, thất bại ê chề không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ, có chứ. Mình nghĩ là nhiều, và đa số là nó là những bộ phim đúng rồi, đa số là những bộ phim điện ảnh nha, gọi là, điện ảnh mì ăn liền ấy. Ờ, ví dụ như là đúng rồi, ví dụ như là "Nghề Siêu Dễ." Đó cũng là một bộ phim remake từ phim Hàn, nhưng mà, kiểu, cái cách đóng theo kiểu là hài sitcom, nhưng mà nó lại hổng đủ độ cười. Nó, kiểu cái logic của đạo diễn
Ừm, có nhiều à? <laughs> Ừm. À, điện bộ phim để, gọi là, chiếu chiếu rạp đó, đúng không? Ừm. Ờ, nó, kiểu, ờ, hơi hơi
Đúng rồi, cái logic của đạo diễn nó lại hông chưa chạm được đến cái cái logic của khán giả. Hông có, ưm, kết nối được, hổng ai cười hết trơn, trong khi đó là bộ phim hài.
<laughs> Khá là ngại đấy. Ừm, nói chung là với là một bộ phim hài á, mà, gọi là, không làm khán giả cười á, thì nó cũng được coi là một cái thất bại rồi, đúng rồi. Chính xác luôn. Ơ, tiện đây luôn thì không biết là đối với bạn đi, thì bạn cảm thấy là có những cái người người là người đạo diễn ấy, có những ai là bạn thấy là họ thật sự là tài năng này, họ rất là biết cách, gọi là, biến một cái bộ phim á, từ một cái bản gốc, trở thành một cái bản chuyển thể rất là hay không?
Ờ. Ừm. Là thất bại rồi. Thất bại lớn. Ừm.